Nah itu kan terlalu manis dan, kayaknya kurang higienis juga karena langsung dari tangan, tangan tanpa sarung tangan segala macem gitu kan, aku sering dimarahin tuh beli kayak gitu tapi, terus akhirnya aku diam-diam beli, eee, itu. Iya terus, habis itu, eee, itu tuh, belum habis gitu loh, eee, sampai pulang sekolah sampai aku dijemput gitu kan makanannya itu, terus akhirnya aku kantong lah di, eee, apa namanya saku celana, eee, sekolah aku seragam gitu kan, nah, sampai rumah tuh aku lupa kalau aku, eee, masukin itu di saku celana, ya, terus akhirnya ya udahlah aku disuruh ganti baju aku ganti baju kan aku masukin ke keranjang baju yang kotor gitu kan, heeh, terus yang nyuci kan, eee, orang tua aku ibu aku gitu kan ya, terus ketemulah itu, eee, si jajanan itu tadi udah lengket nempel di saku celana gitu jadi kena marahnya 2 kali terus kayak, "Ini udah dibilangin nggak boleh jajan kenapa masih jajan kayak gini." gitu kan, "Terus se pakai segala dimasukin ke saku celana lihat nih udah nempel semua." terus disemutin gitu Mas itu sakunya, karena kan gulali manis ya mengundang semut ya, ya udahlah jadi kayak penuh semut gitu wah kocak banget sih kalau diingat-ingat, lucu banget.
Heeh, iya. Oke. <chuckles> Heeh heeh heeh. Iya. Oke. Mmm, mhm mhm. Waduh. Terus terus. <laughs> Heeh. Iya iya. Ibu iya iya, heeh. Waduh. Mhm. Yah. <laughs> Iya iya iya. Iya. Betul. <chuckles> Haduh lucu banget memang ya masa kecil itu memang apa ya seru buat diingat ya Mbak ya, dan, pasti asyik juga gitu.
Mmm. Betul betul. Heeh heeh, ah, ngobrolin kayak gini jadi nostalgia saya <chuckles> makasih ya Mas ya.
Betul iya sama-sama.